ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ เผอิญว่าน้องชาย อ่า ก็เป็นญาติอะนะคะ ที่สนิทกันเนี่ยเขากลับมาจากอเมริกาค่ะ แล้ววัน เอ่อ วันที่ 16 เนี้ยค่ะ จะเป็นวันเกิดเขาอะค่ะ เมื่อเช้าเขาก็ได้แบบทักมาว่าแบบ "อ้าว เจ้ เนี่ยกลับมาแล้ว มาเจอกันหน่อยไหม?" แล้วเขาก็บอกว่า "เนี่ย อาทิตย์หน้าวันที่ 16 วันเกิดเขา มาเจอกันหน่อย" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยคิดว่า "เฮ้ย จะกลับมาแล้วเหรอ? โอเคได้เลย" เดี๋ยว อ่า ก็คิดว่า น่าจะไปเจอในวันเกิดเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะมาหาของขวัญให้เขาอะค่ะ แต่ก็ไม่ได้เจอเขามาน่าจะปีกว่าแล้วอะค่ะ ก็เลยอยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะว่า เอ่อ น้องชายเนี่ยก็เป็นผู้ชาย เอ่อ อายุราว ๆ อา อายุ 30 กว่าค่ะ ก็เลยยังไม่ แน่ใจว่า จะหาของขวัญอะไรให้เขาดีอะค่ะ?
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อา ได้เลยครับ ยินดีให้คำแนะนำเลยครับ ก่อนอื่นเนี่ย อ่า ของขวัญเนี่ยไม่ใช่การสอบผ่านใจนะครับ แต่เป็นภาษาหนึ่งของการใส่ใจใช่ไหมครับผม? คุณก็จะเลือกขอ ผมรู้สึกว่าคุณกำลัง อ่า ลังเล สับสนในการเลือกของขวัญ ใช่ไหมครับว่า ควรจะให้อะไรดีใช่ไหม? อืม แล้วก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามหน่อยครับว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ในการซื้อเนี่ย อยู่ประมาณ เท่าไรครับ?
อะ ฮอ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อือ อืม ว่าจะไม่น่าเกิน 1,000 น่ะค่ะ เพราะว่ามองว่าเรา ใช่ค่ะ อยากจะซื้ออะไรที่มันไม่ได้แพงจนเกินไป เป็นอะไรที่เขาได้ใช้บ่อย ๆ อะค่ะ เพราะว่าก็มองว่า ถ้าเราซื้อแพงไป น้องมันก็จะมองว่า ทำไมเจ้ซื้อแพงขนาดนี้ล่ะ? แล้วน้องมันก็จะรู้สึกว่า เอ๊ย นี่มันต้องตอบแทนหรือเปล่า? พอวันเกิดเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยอยากให้อะไรที่แบบมันง่าย ๆ แค่เหมือนแบบ เฮ้ย มีน้ำใจให้นะ ให้น้อง อะไรแบบนี้อะค่ะ แค่นั้นเลยค่ะ ไม่ได้มองว่า ต้องแบบมูลค่าเยอะ แล้วก็อยากได้อะไรที่เขาสามารถใช้ได้ทุกวัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็พอดีเลยค่ะ จะได้มาสอบถามคุณ เพราะว่าน้องก็เป็นผู้ชายเหมือนกัน อยากจะ ส ถามว่า พวกผู้ชายตอนนี้เนี่ย เขาอยากได้อะไรกันหรือเปล่าคะ?
ไม่น่าเกิน พัน เนาะครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ อยาก ได้อะไรกันหรือเปล่า? ได้เลยครับ แล้วปกติน้องชายของคุณเนี่ยชอบ ชอบ คืองานอดิเรกแบบไหน? ชอบแบบไหนอะครับผม? จะได้ให้คำตอบได้ถูกต้อง
ค่ะ โอ้โฮ เอ่อ ด้วยความที่ก็ไม่ได้เจอนางมาปีกว่า ไม่รู้เลยอะค่ะว่านางชอบอะไร แต่ว่า อ๋อ คือนางไปเป็นเชฟอยู่ เอ่อ ต้องใช้คำว่าเชฟเกี่ยวกับ อ่า อาหารญี่ปุ่นค่ะ นางเป็นเชฟอาหารญี่ ค่ะ
ครับ อืม เชฟอาหารญี่ปุ่น ใช่ไหมครับ โอ้!
ใช่ค่ะ
ครับ ก็แสดงว่านะ ถ้าอย่างงั้นเขาก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารมาก ๆ เลยอะสิ?
ใช่ค่ะ เขาเป็นคนชอบทำอาหาร ใช่ค่ะ
อืม งั้นผมว่านะ ของขวัญที่ควรที่จะเลือก ก็คือพวกแบบ พวกมีด พวกมีดแล่ พวกมีดสับ พวก อ่า แล่เนื้อ พวกทำอาหารญี่ปุ่นไหม? มันน่าจะดีนะ
ค่ะ โอ้โฮ แต่การที่จะซื้อมีด ซื้อมีดให้เลยเหรอคะ? จะดีเหรอคะ? อ พอ ก็ ก ก็กลัวว่าเวลาถือไปไหนมาไหน จะดีเหรอคะ? ซื้อมีดเลยหรอคะ? เพราะว่าก็กลัวว่า อ่า มีดแล่ อ่า ปลาญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันแพงนะคะ กลัวว่าน้องมันจะมองว่าแบบ โอ้โฮ เจ้ซื้อขนาดนี้เลยเหรอ มันแพงไปหรือเปล่า? ก็เลยกำลัง กำลังคิดอยู่ว่า เอ แต่ก็เป็นอีกหนึ่ง เอ่อ คำแนะนำที่ดีนะคะ เดี๋ยวจะลองไปหาดูค่ะ อืม แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ?
ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับผม มีอย่างอื่น มีอีกไหมคะ? อ่า ผู้ชายเนี่ยเขาชอบแบบว่าฟุตบอลเนี่ย เสื้อบอลไหมครับ? หรือว่าของที่ระลึก? หรือว่าเป็นพวก แกดเจต? อา พวกเกี่ยวกับ อา อาหาร อา อะไรพวกนี้ไหมครับ? เหมือนกับ เหมือนกับว่า ของที่ระลึกอะครับผม เกี่ยวกับเรื่องในด้านอาหาร อาหารญี่ปุ่นน่ะครับผม อืม มันน่าจะมี ในแอปส้มนะ แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ เพราะว่าคุณตั้งงบประมาณอยู่ที่ 1,000 เนี่ย ผมว่าสามารถที่จะหาได้ ไม่ยากเลยนะครับ
ค่ะ เจต ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อา ขอแค่ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ อืม เป็นพวก เอ่อ นิตยสาร อย่างงี้เหรอคะ เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น ใช่ไหมคะ?
อา ใช่ หนังสือสูตร หรือว่าอะไรพวกนี้อะครับผม อืม
อา อา โอ้โฮ อันนี้ดีมากเลยค่ะ
หรือว่า อา อะฮะ การตกแต่งจานอาหารสไตล์ญี่ปุ่น อะไรพวกนี้ไหมครับ?
อืม โอ้ อันนี้ถือว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ อย่างน้อยก็เขาจะได้นำไปพัฒนา ใช่ไหมคะ เกี่ยวกับอาชีพที่เขาทำอยู่ อ๋อ ถือว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะต้องไปลองหาแล้ว โอเคค่ะ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ถ้าเกิดว่าเป็น เอ่อ นิตยสารจะต้องเป็นภาษา ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะไม่เข้าใจ ต้องเป็นภาษาอังกฤษไหมคะ? ใช่ไหมคะ? อา ค่ะ
ครับ อา อืม ครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ อา ซื้อหนังสือที่เป็นภาษาที่เขาเข้าใจน่าจะดีที่สุด เพราะเขาจะได้รู้รายละเอียดในส่วนนั้นนะครับผม อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้แล้ว ได้เลยค่ะ โอ้โฮ อันนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับไป เขาอาจจะมีแรงบันดาลใจ แล้วก็เอาไปพัฒนาเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นที่เขาทำก็ได้ ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ตรงประเด็นมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ แล้วอยากจะขอสอบถามเพิ่มเติมอะนะคะว่า แล้วอย่างงี้เวลาที่ไปเจอเขาเนี่ย ควรที่จะซื้อเค้กก้อนเล็ก ๆ ไปเจอเขาด้วยไหมคะ? ผู้ชาย เอ่อ ต้องขอสอบถามก่อนว่า ผู้ชายเนี่ยเขาอายไหมคะที่แบบ โอ้โฮ พี่สาวซื้อเค้กให้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ครับ ใช่เลยครับผม ครับ อืม ครับ ครับ ในความรู้สึกของผู้ชายนะครับ ผมว่าไม่อายเลย ผมว่ารู้สึกซาบซึ้งมากกว่า เขาใส่ใจรายละเอียด ไหนจะซื้อของขวัญอีก ไหนจะซื้อเค้กมาให้ มาเป่าอีก มันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยครับ ประทับใจไม่รู้ลืมเลยครับผม เป็นอะไรที่เยี่ยมเลยครับ อืม
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม ก็คือทำได้ใช่ไหมคะ? แล้วถ้าแบบ โอ้โฮ! มีคนมา เขาเรียกว่าอะไรอะ ร้องเพลงในร้านอาหารแบบเนี้ยเขาจะอายไหมคะ? คือผู้ชายปกติ เอ่อ ขี้อายหรือว่าชอบอะไรแบบนี้ไหมคะ? แบบเซอร์ไพรส์ กลัวว่า น้องมันจะมุดโต๊ะหนีไปอะค่ะ กลัวว่า แบบ "เจ้ทำอะไรเนี่ย?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม โอ้โฮ! <chuckles> ครับ โอ้โฮ! แต่ แต่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบการเซอร์ไพรส์ ก็เหมือนผู้หญิงนะครับผม แต่ แต่ อืม ๆ ใช่ครับ คนส่วนใหญ่นะ หรือว่า แต่ถ้าเป็นคนขี้อายก็ผมไม่รู้นะครับ แต่ แต่คนส่วนใหญ่ที่เขาชอบนะ เหมือนแบบว่า เฮ้ย! แล้วยิ่งพี่ด้วยอะ เหมือนว่าพี่ให้ความสำคัญกับน้องมาก ๆ เลยนะ อุตส่าห์เซอร์ไพรส์ ไหนซื้อของขวัญวันเกิด ไหนสะ สึ เซอร์ไพรส์เค้กอีก แล้วก็คนในบริเวณ ร บริเวณรอบข้าง โอ้โฮ! ร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดของเขา เป็นอะไรที่แบบประทับใจไม่รู้ลืมเลยล่ะครับผม
อ๋อ เหมือนกันเหรอคะ? ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อันนี้นี่ก็เป็น ถือว่าทำได้ใช่ไหมคะ? ได้ค่ะ จะได้ไปเตี๊ยมกับทางร้านไว้ อ๋อ เพราะว่ากลัวว่าพอทำไปแล้วเนี่ย น้องจะแบบ "เจ้ทำอะไรเนี่ย? ไม่เอา ๆ ไม่ต้องร้อง" อะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องร้องเพลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าก็บอกเลยนะคะว่า ไม่เคย ไม่ ไม่เคยเจอเขาในช่วงที่เขา อ่า วันเกิดแบบนี้เลย เพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็คือจะทำงานอยู่ต่างประเทศ แล้วเราก็จะได้เจอกันน้อยมาก ๆ เลยค่ะ บางปีนี่ บางทีเนี่ยก็แบบ 2-3 ปีน้องเขาจะกลับมาที หรือว่าบางทีก็คือ
ครับผม อ๋อ <chuckles> ครับ ครับ อา ครับ โอ้โฮ!
แบบไม่ให้ ไม่ได้เจอเลยอะค่ะในช่วงแบบ โอ้โฮ! 10 ปี หลังเนี่ย บอกได้เลยว่า แบบนับครั้งได้เลยค่ะที่เจอหน้าเนี่ย คราว แต่คราวเนี้ย โอ้โฮ! เขามาช่วง ช่วงวันเกิดเขาพอดี อาจจะ อืม อยากฉลอง เออ จริง ๆ เขาก็อยาก อาจจะอยากฉลองวันเกิดกับแฟนเขา แต่ไม่เป็นไรค่ะ ในเมื่อเขาก็นัดเราไปแล้ว ด้วย ใช่ค่ะ ค่ะ
ครับ อืม อืม ไม่เสียหายเลยนะครับผม ก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับน้อง แล้วยิ่งไม่เจอกันนานเนี่ย แล้วยิ่งได้เซอร์ไพรส์จากพี่ ผมว่าเป็นอะไร เป็นโมเมนต์ที่ดีเลยนะครับผม ซาบซึ้งใจเลยแหละ อืม เพราะว่าไม่ว่าเขาจะอายุ อ มากแค่ไหนแล้วเนี่ย แต่ แต่ในความรู้สึกของเรา เขาก็ยังเป็นเด็ก เด็กน้อยของเราอยู่เสมอใช่ไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ คือในสายตายังไงก็ ถูกเลยค่ะ อย่างที่คุณพูดเลยค่ะ ด้วยความที่แบบเรามองยังไง ต่อให้มันอายุเท่าไรเนี่ย เขาก็ยังเป็นเด็กในสายตาเรา เสมอ จริง ๆ เลยค่ะ ค่ะ ไม่ว่าเขาจะโตสูงแค่ไหนก็และ ก็และ ก็แล้วแต่ แต่เขาก็ยังเป็นเด็กน้อยสำหรับเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนกับแบบเวลาที่แบบไปกินข้าวกับเขา ก็จะยังแบบ "ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เดี๋ยวเจ้เลี้ยงเอง" เขาก็จะมองว่า "โอ้โฮ เจ้ ผมอายุเท่าไรแล้ว?" แต่ด้วยความที่เป็นพี่อะ ใช่ไหมคะ จะให้น้องจ่ายมันก็ เอ๊ะ ยังไง ๆ อยู่ ค่ะ
ครับ อืม อือฮึ ครับ อืม อืม ครับ <chuckles> ครับ ยังไงก็เป็น ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ในการหาของขวัญที่แบบว่า ที่เขาชอบ แล้วก็จัดงานวันเกิดที่แบบประทับใจเขานะครับผม เพราะว่าไม่เจอกันนานเลย เข้าใจความรู้สึกเลยครับว่า การห่างเหินจากครอบครัวน่ะ เป็นอะไรที่แบบว่า เมื่อไหร่ที่เรา ก อา ได้รับการเซอร์ไพรส์เนี่ย ก็รู้สึกว่า เฮ้ย เราไม่ได้ถูกละเลยนะ เราไม่ได้หลุด คือถูกลดทอนความรักเลยอะครับผม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ
เป็นพี่ ส เป็นพี่สาวที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผม ใส่ใจในรายละเอียด หาของขวัญที่ถูกใจ อือฮึ น่ารักจังเลยครับ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ก็หวังว่าเขาน่าจะชอบนิตยสารอาหารญี่ปุ่นนะคะ หรือว่าเราจะซื้ออะไรอีกอย่างหนึ่งไปเซอร์ไพรส์เขาดีคะ คือก็กลัวว่า เอ๊ะ เขาจะชอบหรือไม่ชอบ ด้วยความที่เราก็ห่างกับเขามานาน เราก็เลยไม่รู้ว่า เอาจริง ๆ นะคะ ยังไม่รู้เลยว่างานอดิเรกน้องคืออะไร เพราะไม่เคยถามเลยค่ะ แล้วก็ เราก็ คือแบบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ อะนะคะ แล้วก็เหมือนแบบ ต่างก็แยกย้ายไปเรียนคนละที่คนละจังหวัด แล้วพอเขาทำงานน่ะ เขาก็ไปทำงานต่างประเทศ เราก็อยู่ไทย ฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันอะค่ะ ตอนที่เราไปอเมริกา ค ตอน เขาก็ดันไปยุโรป แล้ว พอ เรากลับจากอเมริกา กลับมาไทย เขาก็กลับไปอเมริกา มันก็เลยแบบสวนกันอยู่แบบนี้อะค่ะ มันก็เลย
ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับผม อืม อืม <chuckles> โอ้โฮ ครับ ก็เข้าใจได้นะครับผม อืม ไม่เป็นไรครับ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วกัน หรือว่า อ่า น้ำหอมสักชิ้นไหมครับ? <chuckles>
ใช่ค่ะ อ้าว น้ำหอม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่า เขา เขาชอบน้ำหอมแบบไหนอะค่ะ? คือมันดูยาก เลยอะ ส เลือกของขวัญเนี่ยค่ะ
อืม ครับ น่าจะเป็นพวกแบบ อ่า น้ำหอมผู้ชายไหมครับ ที่เขานิยมกัน หรือว่า หรือว่า อ่า ที่เขาฮิตกันในหมู่นา นายแบบอะครับผม เขาน่าจะชอบนะ อืม
ค่ะ อา อา โอเค อ๋อ โอ้โฮ อันนี้เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ โอ้โฮ ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ก็มารับฟังกัน แล้วก็ให้คำแนะนำดี ๆ ได้ของขวัญถึง 2 ชิ้น เดี๋ยวจะต้องรีบไปสั่งของให้น้องแล้วล่ะค่ะ โอ้โฮ ทั้งนิตยสารอาหารญี่ปุ่น แล้วก็ทั้งน้ำหอมนายแบบ นี่ก็เชื่อว่าน้องจะต้องดีใจมาก ๆ แน่ ๆ เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ ได้อะไรเยอะแยะเลย
ครับ ด้วยความยินดีเลยครับ ครับ ครับ ครับ เช่นกันครับ
ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ยินดีที่ได้คุยกัน แล้วก็หวังว่าจะได้มาคุยกันอีกนะคะ
ครับ ครับผม ด้วยความยินดีครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะ แล้วเดี๋ยวจะรีบนำไป เอ่อ ไปซื้อเลยค่ะ แล้วก็หวังว่าน้องชายจะชอบมาก ๆ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ แล้วก็สวัส สวัสดีค่ะ
ยอดเยี่ยมครับ ครับ เช่นกันครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะ